<sniffs> Ehm, poi volevo chiederti, secondo te cosa potrebbe fare il personale all'aeroporto per rendere l'attesa meno stressante? C'è qualcos vabbè tu mi d ho già capito cosa mi dirai, riguarda il fumo probabilmente. <chuckles> <inhales>
Eh sì, eh sì, io per me quella cosa lì mi è pesata tantissimo. Eh, ma penso un po' tutti i fumatori, soprattutto quando poi hai gli scali, che devi stare lì anche tanto tempo in aeroporto all'interno ehm mh-mh cioè vabbè, okay
Eh, sì. Cioè come stai a fare 20 ore? Sì.
Eh cavolo tanto. Mh, poi vabbè se fumi l'IQOS ancora, ancora forse te la cavi.
Ce la ca te la cavi. Mh. Eh.
E secondo me sì, però noi siamo andati lì col pensiero di prenderli visto che c'era non si pagavano le tasse, abbiam detto: "Le compriamo direttamente lì." E poi alla fine non siamo neanche riusciti a comprarle, quindi non avevamo neanche l'IQOS mamma mia. <sniffs>
Perché eravate in quell'aeroporto?
Eh, sì, perché eravam dentro e ci vendevano solo la stecca, ma noi le IQOS mica li fumiamo.
Eh, ma ce Eh giusto, s certo, sì, sì, giusto. Eh, infatti questa è una cosa da migliorare, potrebbero diciamo negli aeroporti p dovrebbero rendere più facile appunto l'accesso al fumo a un sacco di persone.
Eh, sì, perché c'era anzi tra l'altro, adesso che ci penso, a Miami c'era, però era per i vip, quindi per entrare in questa sala dovevi pagare, uh, <inhales> tipo un 50 € solo per per andare. Eh, sì, infatti. <chuckles> È vero, è vero. È di un mondo a parte.
A Miami è tutto per i vip. <chuckles> Non è pro <chuckles> Ehm, sì, e poi, mhmm, hai mai vissuto un momento bello, brutto, all'aeroporto pieno di ge nel senso, hai mai perso un aereo o cose del genere? Ti è mai successo?
No, però stavo per rimanere a Madrid al ritorno, perché non volevano più farmi passare dai controlli, perché
Ah, okay. Ma perché? <chuckles>
perché ho fatto una cavolata io forse, perché ho fatto una foto, mi aveva chiesto mia mamma: "Ma siete riusciti ad atterrare?" Perché a Madrid c'è stato blackout e io gli stavo mandando la foto, de eh, lì al controllo ho mandato una foto a mia mamma che stavo, cioè dove si vedeva le valigie che stavano ripassando sotto il nastro. Una signora della sicurezza, ha visto che facevo la foto, è impazzita. Mi fatto chiamare la sicurezza, uhm, è venuto fuori un disastro. Poi alla fine per fortuna son partita lo stesso, però ci siam presi un bello spavento.
Ah è stato quel periodi lì. Okay. <chuckles> Sì, sì, è successo una volta anche a me in Svizzera, però ero in treno, ho fatto la foto al confine, c'era il cartello Svizzera Italia, sai una foto simpatica, quelle classiche, no, che fotografi cartelli del confine, <sniffs> eh, però c'è la guardia dietro il capannello il capannone là del della frontiera, è uscita e ha detto: "Qua non puoi fare le foto alle guardie, i soliti italiani tornatelo indietro." <chuckles> Comunque ti ringrazio per questa conversazione. Ciao, ciao.
<chuckles> <chuckles> Esatto, esatto. Ed e Grazie a te Tiziano, è stato un piacere. Ciao ciao.